อ๋อ หมายถึงเสียงของเราก็โอเคค่ะ แบบหมายถึงมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่ง เหมือน เหมือนเขาแบบนำทางเรา ใช่ไหมคะว่า อ๋อ จุดเนี้ยมันเป็นเรื่อง มันจะต้องเป็นเรื่องโจ๊กอะไร อืม มันจะต้องมีมุกอะไรสักอย่าง แต่ก็ ก็แบบ ก็โอเคค่ะ <chuckles> จริงไม่ได้ ส ไม่ได้ บางทีแทบไม่ได้ แทบไม่ได้แบบ ไม่ได้ยินเลยว่า อ๋อ มันมีเสียงหัวเราะตรงนี้ เพราะว่าแบบต้องไปโฟกัสกับการ กับการฟัง หรือการอ่าน subtitle อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบ อ๋อ โอเค ก็โอเค
อือฮึ อือ เป็นมุก อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ โอ้โฮ แต่นี่ของหมวกเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องการฟังเพลง เวลาเหมือนระยะสั้น ๆ เนี่ย มันก็แล้วแต่ด้วยว่า ช่วง ช่วง เป็นช่วงของวันเนี่ย ก็จะฟังเพลงต่างกัน อย่างเช่น ตอนเช้าเนี่ย ก็ชอบฟังเพลงคลาสสิก หรือเพลงแจ๊ส เพราะเหมือนมันจะทำให้สมองมันแล่น มันกำลังแบบเป็นช่วงที่พึ่งตื่นยังสลึมสะลือ มันจะทำให้แบบ
อืม อืม มันก็ควรจะเริ่มจากผ่อนคลายก่อน อืม
ใช่ มันช่วยให้เราโฟกัสดีมากเลย เพลงที่ว่ามันแบบเป็นแค่ดนตรี แต่ว่าเหมือนตอนเย็น ถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกโอเค รู้สึกดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะอยากเต้นนิดหนึ่ง ก็คือจะฟังเพลงที่ว่ามีเนื้อร้อง ใช่ ดนตรีมันก็จะสนุกกว่า แล้วของคุณบ้านนะคะ ปกติชอบฟังเพลงแนวไหนคะ?
<chuckles> ค่ะ เออ upbeat ขึ้นมานิดหนึ่ง อ้อ จริงค่ะ อืม คล้าย ๆ กันค่ะ อาจจะแบบตอนเช้า ๆ อาจจะไม่ได้อยากฟังเพลงที่แบบเสียงดังมากนัก อาจจะอยากฟังเพลงที่มันเบา ๆ ให้แบบความรู้สึกผ่อนคลาย อาจจะเพลงเบา ๆ easy listening หรือเพลงพอป อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ พอให้แบบ แค่ แค่มีเสียงดนตรี อยากได้แค่ อยากให้ความรู้สึกผ่อนคลายในตอนเช้า ๆ มากกว่า แต่ว่าอย่างพอ อาจจะทำกิจกรรมไประหว่างวัน ออกกำลังกาย หรือทำนู่นทำนี่ แล้วแบบบางทีอารมณ์มันเหมือนเรามีความ มัน มันกำลังมีความสนุกอยู่อะค่ะ เราก็จะอยากรู้สึกอยากฟังเพลง เพลง upbeat ขึ้นมา เพลงร็อก เพลงที่เราสามารถร้อง ร้องตามได้เสียงดัง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เราแบบ เออ กระตุ้น กระตุ้นความรู้สึก กระตุ้นอารมณ์ ให้เราแบบสนุกขึ้น
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อืม แล้วศิลปินอะไรที่เราฟังบ่อยที่สุดคะ?
อืม น่า อันนี้น่าจะแบบเป็นความชอบมาตั้งนานแล้วด้วยเนาะ อาจจะ Linkin Park ค่ะ เออ ชอบ ชอบมาตั้งนานแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเหมือนกับ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เหมือนกลับมาฟังทีไรก็ยัง อ้อ ก็ยัง ยังฟังได้ดีตลอด อะไรอย่างงี้ อือฮึ
อือฮึ อ๋อ ก็คือจะต้องเป็นอารมณ์แบบคึก ๆ ไหมคะ? เพราะเพลงก็เป็นเพลงร็อก อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ แต่ของหมวกเนี่ย อาจจะแบบเป็นคนที่ชอบฟัง เหมือนชอบนักร้องคนไหนก็จะฟังซ้ำ ๆ ไปเลย เหมือนปกติเนี่ย ตอนนี้ก็กลายเป็นว่า ที่เหมือนใน Spotify มันก็จะกดเซฟเพลงที่ชอบได้ ใช่ไหมคะ ก็ประมาณ 80% จะเป็นเพลงของ Taylor Swift ก็คืออาจจะเป็นคนชอบแบบฟัง ถ้าฟังเพลงอาจจะชอบฟังอะไรซ้ำ ๆ ที่เราดูเนื้อร้อง เข้าใจความหมาย แล้วเราจะได้สนุกกับมันได้
อืม ค่ะ อ๋อ